อา อุ๊ย หิวเลย ข้าวนี่ต้องหี้ว มาจากไปเมืองไทย หรือเปล่าคะเนี่ย? หรือว่า <chuckles> ใช้ข้าว สวีเดนเลย?
<chuckles> อ๋อ โชคดีค่ะ โชคดีหน่อยที่มันจะมีแบบบาง ซ เดี๋ยวนี้ซู เปอร์ มาร์เกตก็จะเริ่มมีแบบ เซกชัน แบบเอเชียที่เป็น Asian section แล้วก็มี มีข้าวขายอยู่ค่ะ มีข้าวแบบ บางทีมีข้าว Jasmine เขียนว่า Jasmine rice เลยนะคะ เราก็ โอ้ โชคดี
อา อือ อือ มี มี ของครบเลยไหมอะ? โอ้โฮ! Jasmine ของประเทศไทยเลยใช่ไหม คะ?
ค่ะ ก็ ก็ได้นะคะ แบบอาจจะเป็น ไม่ ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์อะไร แต่ก็เอามาลอง แล้วก็ โอ้ ได้ ๆ อันนี้ ใกล้ ใกล้เคียง <chuckles>
เออ เออ อือ ได้ใช่ไหม? เออ หิวเลยเนี่ย <chuckles> อย่างนี้ของ ก็มีพกไว้ถ้าแบบ น้ำปลา น้ำอะไร พวกซอส ไรอย่างเงี้ย มัน มันส่งขาย หรือว่า
<chuckles> อา โชคดีค่ะ ตอนนี้ก็มีนำเข้ามาเยอะค่ะ ก็มี มี มี มีน้ำปลา มีน้ำมันหอยนะคะ ค่ะ <chuckles>
อืม อ๋อ ไม่ต้องหิ้วกลับใช่ไหมคะ? <chuckles> ไม่ใช่แบบว่ามาเมืองไทย แล้วต้องหิ้วของกลับบ้าน ไม่ใช่
เออ เมื่อก่อน เมื่อก่อนทำนะคะ เมื่อก่อนยังแบบ ตอนมาใหม่ ๆ ต้องหิ้วนะคะ หิ้วเป็นขวดมาเหมือนกัน แล้วก็รสดงรสดี อะไรอย่างงี้ค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สบายขึ้นเยอะ เหมือนแบบพอไปร้านไทย แล้วก็เขาก็มีหมดทุกอย่าง เราก็รู้สึกว่า โอเค ไม่ต้องหิ้วมาให้หนักหรอก จ่ายเงินเพิ่ล เอา ไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
ใช่ไหม! สมัยก่อนก็ทำ เดี๋ยวต้อง หิ้วไป เออ เออ เออ อุ๊ย ใช่ไหม? เนาะ อา ดี ใช่เปล่า? อืม เออ เดี๋ยวนี้มันสะดวกขึ้นอะเนาะ แบบหรือไม่ก็เอา เอ๊ย ออร์เดอร์ออนไลน์อาจจะแพงหน่อย ก็อาจจะมีส่งถึงที่ ไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ? แล้วที่นู่นแบบปลูกผัก ไทยได้หรือเปล่าคะ?
ค่ะ ใช่ ก็อาจจะซื้ออันไหนที่เป็นที่แบบ เขา เขายังไม่เป็นที่นิยมที่นี่ ไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะแบบ อย่าง อย่างล่าสุดนี่ค่ะ ขอแอบเมาท์ว่า ท หิ้วอันนี้มาค่ะ พวกน้ำ เบส น้ำซุปหม่าล่าอะค่ะ เพราะว่าตอนกลับไปอยู่ไทยรอบนี้ ก็คือแบบกินหม่าล่าฉ่ำ ใช่ค่ะ แล้วแบบรู้เลยว่า เนี่ยต้องหายากที่นี่ มันต้องไม่ดีแน่ ๆ ก็เลยแบบหิ้ว เบส ใช่ หิ้ว เบส น้ำซุปหม่าล่ามาไว้ แล้วก็แบบเมื่อไรที่หิวก็คือเอามาทำกิน <chuckles>
อ๋อ เออ ๆ ๆ เออ ๆ อันไหน? อุ๊ย! อุ๊ย แต่ เออ อร่อยใช่ไหม? ต้องมี ผงต้องมี ยังไม่มาเหมือนกัน ยังไม่ ยังไม่มี อุ๊ย ของ มัน ต้องมี มันอร่อย จริง เออ จริง ๆ จริง ของมันต้องมี อุ๊ย พูดแล้วก็หิวนี่ไง ชาบูแถวนี้กำลังแบบโด่งดัง คือมันไปไหนก็มีชาบู ๆ อย่างเงี้ย ชาบูรสหม่าล่า น้ำชาบูหม่าล่า โอ้ หิวเลย พูดมาก็แบบ <tsk> เสร็จแล้วก็ต้องไปกินข้าวแล้วเนี่ย เห็นไหมเนี่ย พูดถึงอาหาร <laughs> เอ๊ย ใช่ไหม? เออ นี่แหละกลับไปเดี๋ยวต้อง อุ๊ย ต้องไปลอง ลองพะแนงเหมือนที่คุณหมวกบอกเนี่ย อาจจะลองพะแนงแบบนั้นเนาะ น่าสนใจนะเนี่ย ทำ meatball แล้วก็พะแนง อืม อาจจะลอง ให้ ที่บ้านลองชิมดู น่าจะอร่อย อุ๊ย ขอบคุณนะคะ ไอเดียดีมากเลย เดี๋ยว เดี๋ยววันหลังจะไปลองดู อา ขอบ อ ใช่ มาเมาท์มอย เรื่องอาหาร ขอบคุณคุณหมวกเช่นกันนะ คะ เดี๋ยววันหลังมาคุยกัน ใหม่ ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัส ดีค่ะ
ใช่ <laughs> ค่ะ จริง <laughs> ดะ ได้หลายเมนูแล้วนะคะวันนี้เนี่ย <chuckles> <chuckles> ค่ะ ค่ะ <chuckles> ขอบคุณค่ะ ค่ะ วันนี้ขอบคุณคุณบ้านเช่นกันนะคะ ที่มาคุยกันวันนี้ <chuckles> ขอบคุณค่ะ ได้ค่ะ ยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ

เอ่อ ตอนนี้ไม่อยู่เรืองไทย ตอนนี้คิดถึงแบบอาหารเมนูก๋วยเตี๋ยวมากเลยค่ะ ก๋วย ใช่
อืม อย่างเงี้ย อย่าคิดเลย ก๋วยเตี๋ยว! จริงอะ? ก๋วยเตี๋ยวไหน? ชอบไหน? ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ทำไมอะคะ ทำไมอยากกินก๋วยเตี๋ยว?
เอ่อ ทุก ส ทุก ทุกประเภท ได้หมดเลยค่ะ ทุกสไตล์ของ ส ของก๋วยเตี๋ยว แบบได้หมดเลย เพราะว่าด้วยความที่ก๋วยเตี๋ยวบ้านเรามันมีหลากหลายเนาะ ทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ก๋วย เตี๋ยว หมู ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ โอ้โฮ
อือ อือ อือ อ๋อ ค่ะ จริง อุ๊ย พูดแล้ว ก็หิว <laughs> น้ำซุปร้อน ๆ เนาะ แล้วเราปรุงตามที่เราชอบใช่ไหม? โอ๊ย น้ำลายไหลเลยอะ
ใช่ มันแบบ มัน มันเลือกกินได้เลยค่ะ วันนี้อยากกินแบบใส ๆ วันนี้อยากกินเข้มข้น อะไรเงี้ย โอ้ อ้า ใช่ ๆ มันคิดถึงการ คิดถึงการปรุงอะค่ะ ก็ชอบมาก ตอนนี้เหรอคะ? ถ้าอยากกินตอนนี้เร็ว ๆ อยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะ <chuckles>
อือ ใช่ไหม? เส้นเล็ก เส้นใหญ่ วุ้นเส้น โอ๊ย ได้หมด ใช่ไหมคะ? แล้วคุณ คุณหมวกชอบแบบไหนอะ? ก๋วยเตี๋ยวแบบไหน? ใช่ไหม? อืม ถ้าแบบ ได้ เลือกได้ เดี๋ยว ตอนนี้เลยอยาก กิน เตี๋ยวหมูเหรอ? อุ๊ย เนี่ย ข ชอบก๋วยเตี๋ยวเป็ด ถ้าแบบน้ำซุปนะ เป็ดหอม ๆ อุ๊ย น้ำลายไหลเลย
ค่ะ อ๋อ ใช่ อันนี้ก็อยากกินเหมือนกัน ชอบ ชอบ ชื่นชอบการแบบ อะไรนะ การปรุงก๋วยเตี๋ยวอะค่ะ คิดถึงการปรุงก๋วยเตี๋ยว การแบบได้หยิบนู่นหยิบนี่มาใส่ <laughs>
เออ ต้อง ปรุงใช่ไหม? ใช่ไหม? เออ <laughs> ปรุง ปรุงไปชิมไป <chuckles> จนกินจะหมดแล้ว ยังปรุงไม่เสร็จ ถูก ไหม? <chuckles>
<laughs> ใช่ <chuckles> ใช่ แต่ว่านึก นึกภาพออกเลย นึก นึกกลิ่นออกเลยเนี่ย อ่า ก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ไหมคะ ก็จะกลิ่นก็จะเป็นเอกลักษณ์ กลิ่นเครื่องแบบ เครื่องยาจีน กลิ่นเป็ดของเขา กลิ่นแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีก ก็จะอีกแบบหนึ่ง อืม
<laughs> เออ ใช่ไหม? อุ๊ย หอมอะ อืม ใช่ ๆ ใช่ ใช่ เนื้อเป็ด นุ่ม ๆ เออ อุ๊ย แล้วเวลาปรุงเสร็จ ก็ต้องใส่ผักสดด้วยนะ ชอบใส่ผักสด ไหมคะ ก๋วยเตี๋ยวเนี่ย?
<chuckles> ใช่ ๆ ๆ ท อิ ใส่ค่ะ ใส่ ๆ แบบมันก็ต้องแยกอีกนะคะ อย่างก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ย ก็ต้องใส่มะระสดด้วย ใช่ไหมคะ?
หือ ใช่ไหมคะ? ต้องใส่ อืม โอ้ย หิวเลย <chuckles>
<laughs>
จริงเนาะ ก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานี่หลายเมนูมาก หลากหลาย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ก๋วยเตี๋ยวน้ำ ตก ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส น้ำข้น โอ้ แล้ว แล้วถ้าอย่างงี้ หิว แบบนี้ทำกินเองเป็นไหมคะเนี่ย? ก๋วยเตี๋ยวทำเองได้ไหม?
ใช่ ค่ะ เอ่อ ก็พยายามอะค่ะ เพราะว่าบางทีมัน มันคิดถึงมาก ๆ ด้วย ใช่ไหมคะ? อยู่นาน ๆ ก็พยายามค่ะ พยายามไปหาแบบ เอ่อ อะไรที่มันง่าย ๆ อย่างเช่น แบบน้ำซุป น้ำซุปเข้มข้น ไรเงี้ยค่ะ ที่ ที่มันอยู่ตามร้ายไทย หรือร้าน อะไรเงี้ย ถ้า ถ้ามีโอกาสนะคะ ก็จะแบบไปหามาลองดูว่าแบบมันได้ไหม? มันทำให้ใกล้เคียงกับ กับที่เมืองไทยไหม? ไรเงี้ยค่ะ
อืม ใช่ไหม? เออ ๆ แล้ว แล้วที่นู่นอะค่ะ มันมี เออ ที่โน่น เหรอ คะ? เออ หิวเลย อืม อือ เออ แล้วที่สวีเดน ที่ ที่โน่นเขา เขามีร้านขายของชำ อาหารไทยไหมคะ? แบบเราหาไอ้พวกส่วนประกอบทำอาหารไทยเนี่ย หาง่ายไหม?